なんかあの やっぱ、眼精疲労とか、あとは、ま、あの、ま、普通に体に症状が出てきたりとか、あ、ま、あとははい。あとは、そうですね、あの、ま、やるべきことをやらずに、スマホいじっちゃって、時間がなくなって後悔する たいな、なんかそうゆのが重なったりして、あの、だんだん、あ、これちょっともうま、遅いですけどね、ちょっと目覚めたのも、なんか、ほんとにこれはやばいなと思って、あの、ちょっと、そこ、やっぱスマホ依存してたなっていうのあります。
うーん、うんうん。 <laughs> それ、結構なもんですね。 はい。 ああ。はいはい。 うんうん。 はい。 うーん、うん。 ああ、それは社会人になってからですか？それとも学生のうちに気づいたんですか？
あ、そうです、も、わりと、学生の時に気づいて
はい。
ていうのも、結構、なんてゆうんすかね、あの